Alors, j'ai pris ma petite paire d'Asics, je me suis mis, heu, mon petit jogging, ma petite veste. Elle, elle a pris, heu, une petite polaire que je lui avais achetée, heu, avant de partir. Heu, une petite écharpe parce que ma conjointe, elle est assez frileuse, et on est parti directement, heu, visiter la ville de Bled. Et alors là <smacks lips> en encore un une avalanche de de de bonheur, j'ai envie de te dire, c'est c'était vraiment, heu, encore plus beau que ce que ce qu'on avait imaginé. Et en plus de ça, donc, heu, tu sais, c'est une ville qui est assez en qui est en descente. Donc, heu, le haut de la ville est un petit peu plus, heu, haut que le bas de la ville, si tu veux et donc on s'est garé sur un petit parking et là on faisait que descendre, descendre, descendre d'une grande avenue avec, heu, beaucoup de monde, d'ailleurs et alors là, on arrive. Oui, oui, oui, par contre, il y avait beaucoup de monde effectivement. Heu, après c'était, heu
Yeah mmh mh. Oui. Mmh mh. Ouais. Oui. Ouais. OK. Wouah! Hein, hein. Beaucoup de monde, ah ouais quand même. Mmh mh. Des touristes j'imagine, heu, la plupart?
Oui des allemands, des croates, des, heu, beaucoup d'anglais aussi, heu, beaucoup, beaucoup, beaucoup, heu, en tout cas, on entendait beaucoup parler en anglais, heu, parce que là-bas parle, heu, Slovène.
Ouais, ouais. Mmh mh. En fait, heu, un endroit très touristique. Mmh mh.
Bah, tout à fait, c'est ce qu'on s'est c'est ce qu'on s'est, heu, s'est dit, parce qu'en fait, le lac de Bled op a après avoir, heu, visité ce lac, heu, il s'avérait que c'était un des endroits les plus visités de Slovénie.
Oui. <chuckles> D'accord et est-ce que vous aviez prévu un petit en-cas, un petit pique-nique, hem, pour manger au cas où vous aviez envie de vous, heu, vous asseoir au bord du lac, heu, à à juste être, heu, ébahi et extase devant ce panorama magnifique?
En fait, on était tellement pressé qu'on n'a même pas pensé à la bouffe. <chuckles> On n'a même pas pensé à ça. Heu, on n'avait qu'une envie
<chuckles> Et est-ce que vous aviez faim au moins? Est-ce que vous avez eu faim au moins? <chuckles> Peut-être rassasié de tant de nature?
Oui, oui, oui. Oui, oui, quand même, parce qu'à la fin, heu, on s'est quand même pris, tu sais, un petit bretzel au au fromage. C'était tellement bon. Oh là la! Je me souviens de ce petit bretzel, là.
Ouais. <chuckles> Ouais, OK. <chuckles> Super, super, vous avez pris de l'eau j'imagine?

Alors, il y a quelque chose effectivement qui m'a un petit peu marqué, c'est la qualité de l'eau du du du lac. C'est-à-dire que tu pouvais voir, heu, comme dans un aquarium, en fait. C'était vraiment, heu, comme si, heu, tu es dans un grand aquarium, heu, qu'on voyait tous les petits poissons, des brochets, des petites truites, des gardons, enfin vraiment une biodiversité, heu, excel exceptionnelle, j'ai envie de dire. J'étais limite un petit peu triste de pas avoir ramené ma canne, enfin, «triste», peut-être pas, parce que c'était 100 euros pour pêcher dans ce lac, donc c'était un petit peu cher quand même pour une journée, et heu, le lac, je me souviens, il était, heu, vraiment, heu, tu sais, heu, hem, encerclé de forêts très denses. Une forêt très verte, heu heu, très, heu, très belle finalement, heu, avec un mélange d'arbres super, heu, super beau. En plus en relief et au milieu, il y avait une église, heu, qui était magnifique, ça faisait une seule, une une île en fait, au milieu du lac. D'ailleurs, une des seules îles, heu, naturelles de Slovénie. Heu, et en fait, il y avait une belle église et je me souviens avoir pris une petite barque, heu, pour, heu, aller visiter cette petite église qui était perchée au milieu de de nulle part au milieu du lac, quoi.
Oui. Oui. Waouh. Waouh. C'est génial. Waouh. <chuckles> Waouh. <laughs> Ah ouais. OK, OK. Mmh mh. Oui. Ouais. Ah. OK. Ah ouais, OK, et est-ce qu'elle allait bien dans le dans dans le contexte, heu, de cette nature, heu, justement. Est-ce que est-ce que ça allait bien, ce, heu, ce bâtiment en pierre, tu vois ce que je veux dire? Hem, dans dans cette belle nature, heu?
Ah oui, oui, oui. Un grand «oui», parce que même ma grand-mère après elle a vu les photos qu'on lui a envoyées. Ca lui a inspiré, heu, une une œuvre. Enfin, ma grand-mère, elle peint. Heu, et donc du coup, heu, forcément, heu, ça lui a ça lui a donné une envie de faire un paysage et en fait, si tu veux, quand on regardait ouais, exactement. Parce qu'en fait, tu avais le vert dense de la forêt, l'église qui, c'est assez blanche, assez claire, comme si c'était un petit peu le soleil du du lac, et ce lac très bleu, mais un bleu clair, heu, qui était, en fait, sublime et ça donnait une texture, une couleur, même, une odeur, parce que comme nous on y était, ça avait une odeur, ça avait ça sentait bon la nature, c'était incroyable, franchement.
Oui. Oh! Bien. Elle a été inspirée, du coup. Mmh mh. Ouais, hein, hein. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ah oui j Ah ouais, j'imagine, ah ouais. Ah oui, tu as dû avoir des sensations, heu, au point de vue odeur, heu, j'imagine, heu, ça a dû te te laisser bouche bée tout ça.